ええ、お酒って飲みますか？
お酒も飲みます。お酒も好きです。はい。なのではい。
ああ、じゃあ、楽しいですよね。あのお酒も、なんか食べ物も楽しみなんですけど、なんかあの場所によってお酒の種類とか、例えばビールがダークビールのが多い場所とか、なんかその地によってちょっと違うじゃないですか。なんかそういう食べ物だけじゃなくて、で、お酒もなんか色々試すのが結構好きです。
うん。はい。 はい。 はい。はい。 うん、うんうん。はい。 うん。 はいはい。 はい。 はい。